No, ed no, no. È che sapete, ehm, no, n noi non stavam facendo niente. Oh, è che volevamo dirvi che forse non funzionava. Mh-mh. <clicks tongue> Okay.
Ah! Li hai spaventati, bravissima, ottimo.
N si sono si sono presi male, e han deciso che forse dovevano stare zitti. Poi, alla fine
Ecco. Eh, ma forse già in principio. Okay. Povera amica tua poi, dai.
Eh, esatt <chuckles> Eh, ma infatti mi è dispiaciuto perché, comunque, queste cose non non piacciono mai a nessuno, no? Ehm
Prescindere dal momento, soprattutto poi in questi momenti in cui davvero, mhmm, magari una salvezza, un'ancora, invece, ti ritrovi il cretino della situazione, è vero? Che peggiora solo.
Eh. Esatto. Esatto. Cioè, proprio in queste situazioni così già ansiogene, nel in mezzo al nulla, comunque, in una stazione di servizio, in autostrada
Sì. L'inizio di un film horror americano, no, tranquillamente, era <chuckles> estate, il caldo. <chuckles> Mannaggia.
Ecco. Esatto, esatto, esatto. Mh-mh. E, quindi, a quel punto, vabbè, fortunatamente questi hanno hanno smesso di darci fastidio. Siamo riuscite a connettere la macchina al caricatore, e il problema che ci dava la fine della ricarica alle 9 e mezza di sera.
Hanno desistito. Ah, che bello! No, <chuckles> e dicevano che le auto elettriche erano la la soluzione definitiva, il futuro, <chuckles> no. E come? E come? Però aspetta, fermiamoci un attimo, fermiamoci un attimo. Tutto è nato dal perché qualcuno ha utilizzato il GPS in modo erroneo, no, senza dare colpe a nessuno, lo d è colpa della tua amica, no, che ha preso questo telefono, <chuckles> voleva vedere qualcosa e ha tolto un pochino l'itinerario giusto. Però, qual è stata la sensazione e, poi, voglio sapere anche la fine, quindi, un attimo solo per chiarire questo punto, la tua sensazione e quello della tua amica, quando avete capito che vi eravate perse? Cioè, è stato di panico, di paura, una risata, uhm, come av l'avete presa, no, per cercare di non perdere poi la bella giornata, più o meno, che avevate passato, no?
Il futuro. Mamma mia, incredibile. Eh. <laughs> Mh-mh.

<laughs> Allora guarda è successo quest'estate. Sì, io già rido perché, guarda, me <chuckles> pensandoci veramente. Allora, uhm, io e una mia amica abbiamo deciso quest'estate di andare ad un evento, in provincia di Alessandria. Essendo di Genova c'è 1 oretta di distanza, quindi non era tantissimo. Uhm
Già ridi, quindi <laughs> okay. <laughs> <chuckles> Okay. Eh, sì. Okay, chi guidava?
Guidava lei, io non ho la patente, <laughs> quindi non
Okay, ah perfetto, okay, ottimi okay, ottimi presuppos
non so proprio guidare, quindi su quello alzo le ma
Eri l'addetta eri l'addetta proprio al viaggio probabilmente, no, alla gestione del viaggio, e lei guidava.
Più o me più o meno. <laughs> Allora, all'andata è andato tutto bene, cioè ci siamo arrivati, abbiamo trovato parcheggio, uhm, l'evento non è stato niente di che, insomma c abbiamo mangiato bene, però ecco, era un evento carino, uhm, su, un po', si chiama mistica, ehm, e c'è l'evento invernale e hanno voluto fare l'evento estivo. E in questo evento estivo era all'aperto, quindi sì, devo dire che faceva un caldo bestiale, ma questa quest'estate ovunque.
<chuckles> Ah, okay. Vabbè, la delusione. Mh-mh. Okay. Ah. Carino. Eh beh, beh, l'estate sì. Ehm, quindi l'andata tutto bene, ma avevi già utilizzato il GPS, quindi, per andare?
Sì

Ma allora, io sono entrata nel panico. <laughs> Cioè, pa paradossalmente, no, pre sono andata di, ehm, muso duro con questi tizi, però ero impanicata rispetto alla situazione. Che poi era banale, era banale perché alla fine vabbè, eh, aspetti fino alle 9 e mezza, ti tocca tornare col buio, pazienza. Però a me questa cosa di di rimanere fuori oltre il necessario proprio mi mi metteva ansia.
Okay, benissi cominciamo bene. <chuckles> Capito. Oh, piccola, okay, va bene. <chuckles> Certo. L'incertezza quindi, mentre la tua amica era un po' più zen.
Eh, el esa era più più tranquilla, sì, era più preoccupata per me, perché mi vedeva proprio in ansia, ehm, e quindi vabbè poi alla fine, giusto per evitare di stare in macchina da sole siamo entrate nella uhm, nell'autogrill, <chuckles> però a un certo punto poi loro o dovevano chiudere. <chuckles>
Okay. Ah. No. Sì. Stazione. Okay. Ah, okay, non era quelle lì aperte H24, erano quelle lì che chiudono insom okay.
Purtroppo no, a quanto pare hanno a un certo punto hanno dovuto somma mh, mh, mh.
Ed era prima dell'orario della della carica, no, del della macchina. Okay, e come avete fatto? Siete state in macchina poi lì?
Esatto, esa <sighs> Eh, sì, alla fine sì, siamo state in macchina, ci siamo guardate credo Dottor House. <laughs>
Ah, bene, ottimo, in questi casi <chuckles> molti esperti, no? <chuckles>
Sì, perché esa è la mia serie comfort, quindi abbiamo iniziato a guardarci Dottor House giusto per farci 2 risate, cercare di di di smollare un po' la la situazione, e quindi
Ah. Dai. Certo, sì il peggio era passato comunque, più o meno, più o meno era passat
Più o meno, sì. Poi ad un certo punto, quando abbiamo visto che c'era l'80% di batteria abbiam detto: "Okay, vabbè andiamo." E le ho detto: "Però stavolta il navigatore lo metto io, perché i non mi fido più del tuo navigatore." <laughs>
Ecco. Sì. Lo metto, esat <chuckles> Esa ma perché erano anche 2 co 2 telefoni diversi.